Eh no, i miei come ti dicevo, ehm, ecco magari mio padre, ehm, lasciava lascia tuttora tutto in gestione a mia madre, proprio perché lui, essendo un ansioso, ehm, molte cose magari non voleva controllarle o se magari, mhmm, che ne so era già tardi, ehm, non stava lì a s a a farci scoppiare i telefoni con le telefonate, perché sapeva che c'era mia madre a controllarci, e quindi lui stava tranquillo, quindi mia madre poverina comunque si addossava, e si è sempre addossata praticamente doppia responsabilità. Ehm, perché magari ecco lei non riusciva ad andare a letto se ancora non ci ritiravamo, e per quanto tu possa comunque poi dirle: "Tranquilla, sono con amici, torno tra poco" comunque è una cosa che no è è difficile da da da cambiare, perché insomma il loro carattere, quindi non in qualche modo si va avanti, si cresce, si si ci si responsabilizza anche. tra te e tua sorella, qual è la la persona più più responsabile?
Non è <chuckles> Sì. Eh sì, è così. Sì, sono comunque persone.